آه، ده غير كده كمان يقول لي مثلًا، تلاقيه باعت لي بعدها بيومين، أنت بقى لك يومين ما ذاكرتش، أو أنت بقى لك يومين ما فتحتش محاضرات، ما عملتش صح عليها بالضبط كده، في مثلًا آآ مح كاتب أنا حاجة لسّه شايفها النهارده والله يعني شايف إن أنا، عندي كورس هيبدأ كمان بالضبط 8 أيام، لَمَحتها كده في ال في التطبيق لو ما كنتش كاتب حاجة زي دي، كان الكورس بدأ والناس خلّصت، وخَدِت الشهادات وأنا لسّه مش آه.
ياه! عشان أنت ما عملتش صح عليها. اهم. كنت مش هتفتكر. <laughs> وأنت لسّه م مش واخد بالك أساسًا إن أنت كنت هتاخد آه.
مش معانا أ طب ولو كنت كاتبها على الورقة؟
لأ الورقة إيه بقى خلاص. اي <laughs>
كان زمانها مع عباس العقاد دلوقتي، آه، اهم، بالضبط كده، <chuckles> ف التليفونات بصراحة الapplications دي بقِت كويسة، وفي تطبيق تاني بقى ده أحسن يعني إمم.
إمم. آه ي يعني استنى، يعني أنا في سؤال مهم أوي أساسًا، يعني أنت دلوقتي قُلت لي إن أنت بتحس إن أنت ال مع ال التطبيقات دي مش بتكون مُنتِج، زي ما بتكون مُنتِج في ال على الورقة والقلم
آه، على المستوى ال على الطويل آه، على المستوى ال بصراحة على ال إمم.
بس على المستوى الطويل آه بالضبط، لكن أنت بتعمل توازن، إن أنت لو زهقت من فكرة الورقة والقلم بترجع تاني ترجع للتطبيقات، وهكذا، وهكذا، لإن التطبيقات ليها ميزة، يعني فكرة إن هي بتفكّرك.
آه، بارجع للتطبيقات شوية. بيب آه ليها مُمَيز على الأقل ساعات باحُط الحاجات الكبيرة على التطبيقات، إنما الحاجات اللي بشكل يومي زي ما قُلنا على الإيه على القلم والورقة، اللي هو مش مهم آه، ممكن اكتب الكلام ده ممكن اقطّع الورقة في آخر اليوم وإيه؟ وارميها.
إمم، إمم. على القلم والورقة. إمم. إمم، وخلاص آه، طيب، إيه التطبيق التالت اللي أنت كنت عايز تقوله لي؟
آه.